อ๋อ แล้วอย่างงี้มีคิด แพลน ไว้บ้างไหมเนี่ย ว่า เฮ้ย ถ้าเรายาม มีโอกาสได้ไปนี่น่าจะอยู่ในช่วงสักกี่ปี? <chuckles>
อือฮึ <chuckles> แน่นอนว่ามัน ถ้าเกิดว่ามีครั้งที่ 2 เนี่ย จุดนี้ผมว่าไม่พลาดแน่ <chuckles>
อ๋อ ก็น่าจะเป็น อือฮึ
อา อีกจุดหนึ่ง ๆ ที่แบบ แล้วผมรู้สึกพลาดก็คือ ที่นิวซีแลนด์มันมี 2 เกาะเลยนะครับ จะมีเกาะเหนือเกาะใต้ ใช่เปล่า?
อ๋อ ครับ
แล้วตอน แล้วมันจะมีการเดินทางระหว่างเกาะ ด้วยการที่แบบว่าเราสามารถเอารถบ้านเนี่ยลงเรือ เรือที่เป็นเรือแบบเรือลำใหญ่ ๆ อะ ข้ามเกาะได้ แต่ที่ผมไปนอกเกาะเนี่ยผมดันไปนั่งเครื่องบินข้ามเกาะ
อืม โอ้! ครับ อ๋อ แต่ว่าก็คือเอารถเราขึ้นไป ด ด้วย อย่างงี้เหรอครับหรือว่าไม่? อ๋อ นึกว่าแบบเครื่องบินใหญ่เลย อย่างงี้ อ๋อ <chuckles> อ๋อ อ้าว!
มันก็เลยรู้สึกแบบ ไม่ ๆ ๆ อา ไม่ ม เอารถขึ้นบินไม่ได้ <chuckles> มาเช่า ใช่ มาเช่า มาเช่ารถที่เกาะใต้อีกรอบหนึ่ง <chuckles> ครับผม นี่แหละก็เป็นจุดที่แบบ เฮ้ย เป็นไฮ น่าจะเป็นไฮไลต์ของการท่องเที่ยวนะ แต่ว่าผมกลับ พลาดมันไป และเนี่ยครับ เพราะการท่องเที่ยวด้วยรถบ้านของผมเนี่ยมัน กับความประทับใจ ก ประเทศนี้ที่ผมได้รับเนี่ย มันทำให้ผมเนี่ยเปลี่ยนรูปแบบมุมมองการท่องเที่ยวไปเลยอะ จนแบบ การท่องเที่ยวครั้งถัดไปนะ ไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนอะ ถ้าให้ผม ให้ตัวผมเองเลือกได้นะ ผมขอลิสต์เลยว่าขอเดินทางเองด้วยรถบ้านเอาไว้ก่อนครับผม ประมาณเนี้ยครับ
อืม ครับ อืม ครับ อะฮะ อ๋อ ก็คือถ้าไปที่ไหน สิ่งแรกที่ต้องคิดเลย ก็คือดูไว้ก่อนเลยถ้ามี ถ้ามีรถบ้านเนี่ยเราไม่รู้ แพลน หรอก แต่เราเอา แพลน ที่สะดวก เรา แล้วก็ไปกับรถได้ <chuckles>
ใช่ อา ใช่ ๆ ๆ ขอไม่แบกกระเป๋าเดินทางเอาไว้ ก่อนน่ะครับ <chuckles>
อา แสดงว่าจริง ๆ แล้วมุมมองหลัก ๆ เลยนี่น่าจะเป็นเรื่องของ อ่า ตัวกระเป๋านี่แหละ <chuckles> อา พอเหมือนเราไม่ได้แบกตรงนี้แล้วอะไรมันก็ดีขึ้น ทำให้เรารู้สึกว่า อืม การเที่ยวเราแบบมีความสุขมากกว่า ไม่เหมือนการทำงานเนาะ โอ้ ก็ต้องขอบคุณมากที่เข้ามาแชร์ ค เรื่องในวันนี้ครับ
รูปแบบการท่องเที่ยวนี่แหละ ใช่ ๆ ใช่ครับผม ใช่เลย สบาย ใช่ครับ ใช่ ท่องเที่ยวสบายขึ้น อือฮึ ใช่ครับ